बिल्कुल।
जी।
बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ बताई, देखिए मैं कहूँगा कि ना जितना हो सके लोगों को समझ आएगा ना, तभी उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी मतलब आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं इस बारे में ना, सोचते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में या फिर, बस वह ये सोचते हैं कि उनको ये चीज़ मिल जाए या ये चीज़ हासिल हो जाए जैसे भी और वह खुश हो जाएँगे। तो मैं कहूँगा लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर चीज़ का ना मतलब हमें खुद से सीखना होता है मैंने काफ़ी, ऐसे लोग भी देखें हैं, देखिए जो ना उनके पास हर चीज़ होकर भी, वह खुश नहीं रहते, तो बिल्कुल हमें ना देखिए एक मैं आपको सच्चाई बताऊँ जो, एक इंसान है ना उसे थोड़े नए लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए काफ़ी इधर-उधर घूम के ना, अगर वह नए लोगों से मिलेगा तो उसे समझ आएगा कि जो हमें तकलीफ़ लगती है ना, लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेज़र है मतलब उनको बहुत अ, वो उम, हाँ मदद करता है और मतलब ये चीज़ें ना लोगों को बहुत आखिर में समझ में आती हैं जब उनकी ज़िंदगी बहुत आगे चली जाती है। तो बिल्कुल हर इंसान को अपने आस-पास भी देखना चाहिए और मतलब सिर्फ़ ऊँचे लोगों को देख ना देखकर ना थोड़ा अपने निचले लोगों को भी देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल
जी, जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।